А, здравствуйте.
Добрый день.
Э, какой спорт вам нравится и почему?
Я, наверно, люблю командные виды спорта
М.
а, волейбол пляжный, баскетбол. А, при этом, скорее всего, м, вот футбол или хоккей меньше люблю, потому что мне кажется, что там, а, очень долго ждать, э, вот этих вот, ам, <grunts> голов. Правильно, наверно, сказать, да. Ам, а я люблю, когда прям много, когда активно, когда одни, другие забили. Вот эту вот, э, такую вот активность, движуху люблю в спорте.
Мгм. М. Мгм. А ка какая командн какой командный спорт?
А, я не могу сказать, что я прям за кем-то слежу. Нет, я скорее, э, вот если прям следить и быть болельщиком, то я очень ровно дышу. Я нет, не такой человек. Мне кажется, это такая немножко пустая трата времени.
Мгм. Мгм.
А, ну вот в детстве, ам, если честно, мы активно с семьёй следили за биатлонистами.
М.
Потому что казалось, что это такое тоже, э, сложное сложное соревнование, когда ты и бежать должен, и хорошо стрелять. А чтобы хорошо стрелять, тебе нужно совладать с собой. Ты только что бежал, у тебя там дыхание, возможно, сбилось, ты устал, и ты должен совладать с собой. Просто вот, э, там, не знаю, статуей стать, да, не двигаться, не шевелиться, не дышать и выстрелить. Вот. Мне тоже казалось таким достаточно сложным это и интересным.
Мгм. М, да да. Мгм. Да да. Но вы сами пробовали или вы только смотрите?
Сама- нет, сама- нет. Я, эм, ну, я щас вообще ничего не смотрю, потому что, как-то я говорю, мне кажется, это слишком <chuckles> много времени отнимает. Но вот, э, я из того, что вообще, в принципе, мне вот близко
Мгм. М, мгм.
то это вот такие. У вас как? Мгм.
А как вы вообще пришли к тому, вот, то есть, м, как бы какой спорт тебе нравится? И я сразу подумала тем спортом, который я занимаешься, да. А вот как, я вообще вот <grunts> всегда думала, что люди, которые смотрят спорт- это те, которые спортом этим и занимаются. А вы сейчас мой, э, шаблон немножечко сломали. То есть вы, получается, э, просто смотрите его. Мгм. Как как вы к этому пришли? Что с м, да.
Мгм. А, что играть вы имеете в виду, да? Ага. Ага. Ага. <laughs> Да, видимо, да. А, м, как я п пришла. А, м, э. Так, наверно, н начну с того, что вот в детстве я очень именно во дворе в детстве любила играть. У нас это называлось пионербол. То есть, это такая игра, когда через, ам, не знаю. В общем, 2 команды мячик перекидывают собой. Такой упрощённый пляжный волейбол. Упрощённый. И, в общем-то, мне казалось, это очень динамичная игра. Она мне нравилась. И когда бывает, ну вот где-то проходишь мимо и видишь пляжный волейбол, мне почему-то нравится на это посмотреть. Но именно чтобы быть каким-то фанатом, а, куда-то ездить специально на стадионы, вот, и наблюдать за игрой- нет, это не моё. А вот так вот случайно посмотреть- я с удовольствием.
М. Ага. Мгм. Мгм. Ага. Мгм. Мгм. Ну о окей, ну, посмотреть. Но вот, э, допустим, м, в телевизоре вот есть спортивные каналы, вы их включаете?
Ага. Не включай. Но опять-таки, если в кафе вдруг окажется так, что, а на одном телеке будет баскетбол, а на другом телеке будет какая-нибудь там, я не знаю, а, мотогонки, я бу зале буду залипать на баскетболе. <laughs>
Мгм. Мгм. Но если будет баскетбол и, я не знаю, какая-нибудь, не знаю, какой-нить, женский се турецкий сериал, я не знаю. Например.
Э, о, наверно, баскетбол всё-таки. Я спокойно к сериалам отношусь, если честно. Именно вот таким вот женским, когда там слёзы, сопли и вот это всё. Вообще я не понимаю. <laughs> Да да да. Я и я ничего в эт Мгм.
Да, у Мгм, мгм. Но но это был просто это просто был стереотипный пример. Я на самом деле сама турецкие сериалы не смотрела. Э, ну, вот какая-нибудь интересный фильм. Я не знаю, просто я всегда
Мне кажется, в кафе, вот в ресторанах не показывают какие-то прям сильно интересные фильмы. Там обычно такое что-то, а, залипательное. И поэтому мгм.
М. М. Э, не, ну вообще, я я вас спрашивала, окей, в ресторане, там, понятно, там не можешь выбирать. А, но дома вот, допустим, приходите вечером, да, и какой, вот, канал включить? Или, там, не знаю, какое-то шоу, или там фильм, или спортивный канал?
Да, да. Честно, никакой. А, потому что я хочу хоть чуть-чуть, а, побыть в тишине, хотя это невозможно. Когда у тебя 2 ребёнка, ты их забрал из школы и сада, и всё, они галдят. А, мне кажется, ещё дополнительный источник звука- это это выше моих сил. А когда они лягут спать, я могу. Да, вот я тогда могу расслабиться, но я не буду смотреть спорт. Я буду смотреть сериал, буду смотреть фильм, но не спорт. М, я не вижу смысла вот смотреть какой-то спорт вот так вот. <grunts> Не знаю. Нет, мне это не очень интересно. Мгм.
М. М. Мгм. Мгм. М. А кем? Мгм. Да, я я ну, вот это мне больше понятно, потому что мне обычно мужчины это любят, э, включить там футбол, вот это смотреть. Да. И вот меня это всегда Э, я люблю, э, как бы я вообще всегда очень ровно относилась к смотрению спорта, а И как бы, и ме а, ну, то есть, как бы, когда мои друзья там шли смотреть там какой-то чемпионат мира, когда ро да, я помню. Она с Бразилией, по-моему, когда-то играла сколько-то лет назад, и мы прямо, я помню, все вместе пошли в бар. И вот, и было такое напряжение, и мы смотрели. Я тогда сразу все правила запомнила, и вот вот такой атмосфере, конечно, я эту ф игру запомнила просто на всю жизнь. Вот.
М, почему-то да. Ага. А у вас как, да Или Ага, ага. Мгм мгм. Мгм мгм. Да, да. <laughs> А. Понятно.
После этого, когда я знаю, что какая-то вот игра важная для ч для для страны текущей или моей, или и и есть какие-то друзья, которые хотят вот туда пойти. И я знаю, что это было бы классно посмотреть с ними. Но вот так вот дома, вот, я вот щас даже учусь теннису играть большому, и м тре Мгм, тренер говорит: "Ну ты, вот, там посмотри, там как, эта, Мария Шарапова играет". И знаете, ну, конечно, может, мужчин, конечно, мотивирует, но, <laughs> да. <chuckles> Я- нет. Я не могу, не, я не я не могу даже представить себе чисто теоретически ш ну как, если я сижу, кыс в конечно, в кафе с кем-то и мне очень скучно, и там это показывают, я буду смотреть. Но
Важное, ага. Да да. Ага. Мгм. Нас большому. Мгм. Мгм. Да. Через не хочу? Э, или или вообще не смотрите? Или даже, или всё-таки через не хочу? Не можете? М. М. Мгм, мгм.
Вот. Но, а вообще, в <laughs> поэтому я и была удивлена, что, типа, ну, не часто услышишь, э, особенно от, ну, от женщин, что они любят с сами сморт спортом не занимаются, потому что и тогда смотрят, чтоб технику улучшить.
Интересно. Мгм. Ага. Мгм, мгм.
И что интересуется. Было интересно. Вот. Но, а по поводу, эм, вот ф каких-то ф такого спорта, которым вы занимаетесь, есть какой-то?
Мгм. А, в э, й н б и сейчас у меня вот какие-то такие эти все тренировки, можно сказать, а, разрозненные, очень хаотичные. И, как бы, назвать не могу. Раньше я занималась йогой. Я не знаю, можно ли это назвать спортом. <laughs>
Мгм. Э, да. Это можно. Я очень люблю йогу и называю это спортом. <laughs>
Ага, хорошо. А, ну, опять-таки, а, одно дело заниматься. Но ты же не будешь смотреть, как кто-то другой занимается. Мне ка ц кажется, это тоже очень странным. Если ты не будешь параллельно с ним делать, например. Просто залипать? Нет.
Мгм. М. М, ну да. Не, ну в плане йоги-то, конечно, <laughs> было бы, возникли бы вопросики, конечно, тут. <chuckles>
Мгм. У меня, вы сказали, теннис? У меня муж занимается настольным теннисом. И вы знаете, он, а, достаточно регулярно посматривает, э, то, как играют другие. Именно вот, э, какие-то записи. Э, то есть, я так понимаю, его тренер ему подсказывает, кого там посмотреть, обратить внимание на что, и он смотрит. Ему почему-то даже это нравится. Может быть, мужчины всё-таки что-то другое выцепляют вот из этого, чего женщины не видят? Не знаю.
Ага, мгм. Н-да. Мгм. Мгм. Мгм. М. Да, н М. Но он но у них есть, э, ну, как бы, в что отличает йогу от, э, других, э, там же есть у них с э, соревновательный момент, да? И они, естественно, соревнуются между собой, и они смотрят технику, как как вот этот вот, э, соперник там обыгрывает другого. Вот. А, ну, в плане йоги в там никто ни с кем не соревнуется. А. Да да.
Мгм мгм. Мгм. Мгм. Там только сам с собой. Насколько ты, э, стал лучше, чем был вчера.
Н-да. Да. Ну как, кстати, когда йо э, мужчины приходят вот на йогу, а им обязательно нужно, а, ф У них там куча вопросов. Как так, э, кстати как лучше эту позу сделать? Они очень много на технику обращают внимание. Я не исключаю моменты, что они потом смотрят видео, знают все позы наизусть, как нога должна стоять, куда она должна это. Эм, ну, это такой другой подход маленько. <laughs>
Мгм. Да. Сравнивать? <laughs> А. А. Мгм мгм. Мгм. Опять-таки в, э, сторону настоль а, нет, большого тенниса. У меня подруга почему-то очень любит теннис. Настольный. Она сама о, почему говорю настольный? Большой теннис. А, она сама <grunts> то то есть, а, нет, не играет. Ну, может, так вот, знаете, как <lip trill> чисто на дворовом уровне что-то там поперекидывать. Ну, как бы, нет, она не играет. Заниматься она с тэ с тренером не ходит. Но, тем не менее, она большой фанат. От зна знает основных, а, ну, с победителей. Да. Вот на всех этих чемпионатах. Она, по-моему, даже как-то ездила куда-то на какой-то чемпионат посмотреть на финал. Мне всегда это казалось, а, там, интересным и странным. Думается, м. Ты не знаешь этих людей напрямую. Это не ль какие-то тв тебе близкие знакомые люди. М, и? <laughs> И? И что? Каж какие такие эмоции она получает? Не знаю. Для меня- загадка. Честно.
Мгм. Ага. Мгм. Большой. Мгм. Мгм. Мгм. М. Мгм. Мгм. Мгм. Мгм. М. М. Мгм, да. И да да. Мгм. Ну, для меня, кстати, тоже. Ну, м, есть такое предположение, что вот такие вот ценности спортивные, может, у неё в семье кто-то играл или кш и поэтому как-то кто-то должен, в общем, приобщить тебя к этому. Вот и может быть, да, какие-то эмоции. Ну, наверняка, 100 %, если люди эти это делают, э, они что-то такое испытывают, что нам неизвестно, да, их кто-то должен приобщить к этому. <chuckles>
Ага. Мгм. М, <exhales> Ну, возможно, да, но ощущение, что, вот как вы верно заметили, м, эм, с девушками как-то это всё иначе обстоит. Потому что, ам, другую подругу вспоминаю. А, у неё был брат и отец, которые были футбольными фанатами. Они всегда смотрели, э, все игры своей любимой команды. Ну, естественно, раз она жила в этой семье, она тоже периодически садилась, смотрела. И она могла посмотреть, а могла не посмотреть. И как бы <chuckles> ей не было от такого сильно плохо, что она пропустила какой-то матч. То есть она такая была полуфанат. Несостоявшийся, ненастоящий фанат. <laughs>
Мгм. Мгм. Ага. Мгм. Мгм. <laughs> Мгм. Мгм. <laughs> Н-да. Ну, может, какой-то склад склад характера тоже нужен, ам. Ну, я тоже, я вот смотрела тоже гонки, у меня там есть знакомые, которые смотрят "Формулу", там, вот эти заезды там каждое воскресенье. И я была в гостях, и там, короче, ну, ничё не происходит. Там самое, ну, как бы машина машины едут, и вот и едут. Самое интересное, ф м, что может произойти, ну, как зрителю, м, к сожалению, не то, что в жизни, это когда у машины какая-нибудь там авария, да. Чё-то там они же на больших, э, скоростях, там, они в друг друга могут въехать. То есть, это, по сути, единственная какая-то опасность, которая там может произойти. Да. Ну и, а иначе они просто, ну, едут быстро. И да. Ну там кто-то кого-то обогнал, но, по сути, это одна маш машина одного цвета, она там или другого. Я не знаю. Аль да?
Не знаю. Мгм. Да да. Да. Ага. Ага, ага. Да, да. Едут и едут, да? Мгм. Мгм. А вот эти пит-стопы, мне кажется, прикольно, когда машина приезжает и там просто за какие-то, секунды поменяют все колёса, там, подливают масло, бензин, не знаю, чё-то они там ещё делают. И уп, и п она поехала дальше. Вот, мне кажется, вот это интересно посмотреть. <laughs>
А, н ну, ну. Да. Ну, это, кстати, тоже. Это да. Я, кстати, вот тогда и узнала, что такое пит-стоп. Э, ну, я не знаю, но каждое воскресенье, там, это вот когда люди говорят: "Это святой момент". В этот в этот час начинаются гонки.
А А, ну, собственно. Мгм. <laughs>
<exhales> Ну не знаю. Ну, это какой-то, м. Я не знаю, что эти люди испытывают, э, при этом. Ну, главное, чтобы всё всем нравилось. <laughs>
Мгм, мгм. А а почему вы выбрали настольный те О, а почему я говорю настольный? Большой теннис. Вы сказали, что им занимаетесь.
Большой? А, ну, он очень распространён, вот, в м в моей стране, а, и где я живу. И, ф как бы я играла в него, и мне понравилось, потому что он на самом деле, он не так не такой энергозатратный. То есть там не нужно т поэтому много пожилых людей достаточно, а, играют в теннис.
Э, да да. Да? А. Мне почему-то казалось, э, ты бегаешь по полю, причём достаточно большому, то влево, то вправо, то вперёд, то назад. И ещё и надо лупить со всей силы по этому мячу. И вы хотите сказать, это не энергозатратно?
Да. Мгм. Да. В смысле, оно, ну, если с другими с спортами сравнивать. Допустим, я щас боксом занимаюсь. Э, мне кажется, бокс более энергозатратный. Вот. Но, опять же, может, вы и правы, потому что я вот занимаюсь теннисом, и н я очень как мне ставят технику. То есть я не играю, я не бегаю по полю вот э
Мгм, мгм. Мгм. А, м. Мгм, мгм. А, вы пока ещё мячи учитесь отбивать, да? Мгм.
Да, я учусь подавать, правильно отбивать. Да, вот. Па может, поэтому у меня, да, такая. Ну, на самом деле, да, наверно, вы правы. Когда играешь по-настоящему, конечно, это
Мгм. Мгм. Мне кажется, там всё-таки, ну, набегиваешь. М, немало набегиваешь. Тем более, ну, а смотря, ко ко конечно, какой, а, соперник попадётся. Если он тебя будет гонять, а, из разных углов поля, мне кажется, там будь здоров набегаешься.
Мгм,. Мгм. Ну, ну да, скоре вы вы так звучите, как будто бы вы, э, смотрели игры тен тенниса, вот, по телевизору. То есть вы знаете, как это выглядит. <laughs>
А, ам. Нет, честно сказать, а, не не прям. Ну, понятне дело, что когда-то где-то попадалось, да, то есть, это ты видел. Нет, м, у как-то у меня муж взял 2 ракетки и потащил меня на на теннисный, на теннисный корт. М, н в общем-то, мы сразу поняли, что нам нужна г ограничить территорию, потому что она слишком большая, и я не успеваю. <laughs>
Ага. Мгм. Мгм. <laughs> Ага. <chuckles> Да да.
А я его просила: "Бей ко мне ближе! Я туда не добегу!" <laughs> Да, я поняла, что это всё-таки оказывается большое такое пространство бегать.
Мгм мгм. Ну да. М, ну, вообще, да, конечно. Если тем более соперник пытается то в один угол, то в другой. Но это надо очень хорошо играть для этого, потому что вот на этапе, когда начинающий, наша цель- не чтобы друг друга там завалить, а наоборот, чтоб была хоть какая-то игра, да, <chuckles> чтоб хоть кто-то что-то отбил. <laughs>
М. Мгм, мгм. Мгм, мгм. Хоть какая-то, мгм. Чтоб Ага. Понимаю понимаю, да. А то иначе кайфа никакого не будет, да, пришёл и тока подбираешь эти мячи, да? <chuckles>
<laughs> Вот. Ну. Да, вот, э, сейчас я эксперт по собиранию мячиков, вот. После, там, не знаю, полгода тренировок, я не знаю, может, это надо тренеру сказать.
<laughs> Ет секрет, вот, э, когда отбива э, учитесь ставить удар, э, сколько вообще там мячей-то нужно отбить? 20, 30, 100 Сколько там хотя б примерно? Ну вот Не считали?
Мгм. А я я не знаю. Ну, как, м, тренер говорит: "Кто-то понимает с 1 раза, ему не надо объяснять". Кому-то надо 3000, там, 4000, чтобы он. Он говорит: "Но вы не расстраивайтесь. Когда-нибудь вы сможете". А приглядиться к нему, а там слеза. <laughs> Но это я шучу. Но я не знаю, я просто, у меня щас такой этап, что мне в начале мне казалось, что у меня получается. Я, в принципе, спортивный человек. Я люблю разный спорт. Но я чем больше тренируюсь, тем я больше разочаровываюсь во всём этом. Ну, посмотрим, может, это фаза. <laughs>
Ага. Понятно понятно. У вас всё хорошо, да. <laughs> <laughs> Ага. Мгм. А. Да, я думаю, что это просто этап. Надо научиться. Всё у вас получится. <chuckles> Не сдавайтесь, главно. Не сдавайтесь и маленькие победы отмечайте. <chuckles>
А, да. <laughs> <laughs> Да да. Да да, мгм. Вот. <laughs> Хороший вывод. <laughs> Да, это точно. Но и вы тоже молодец. К кстати, очень классно было. Интересно было па ну, с вами поговори
<laughs> <chuckles>